มันเป็นความแบบภูมิใจอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่ง ใช่ไหมคะ เวลาที่เราทำกับข้าว แล้ว เวลา ที่ คุณยุ่ง ๆ ล่ะคะ รู้สึกว่าการทำกับข้าวเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหม?
ใช่ ใช่ ค่ะ โอ้โฮ จริง ๆ แล้วมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคะ เวลาที่ยุ่ง แต่ว่าเราก็จะมีทริกเล็ก ๆ น้อย ๆ อะค่ะ อย่างเช่นนะคะ ตอนกลางคืน อย่างเงี้ย เราก็จะตุ๋น อย่างเช่นนะคะ เราจะทำน้ำเงี้ยวอะค่ะ ไว้ทานที่บ้าน หรือว่าที่คอนโดเราจะใส่ในหม้อหุงข้าว เพราะว่าอย่างที่คอนโด มันไม่มี พื้นที่จำกัดด้วย แล้วเราไม่ได้มีหม้อเตาที่จะต้องอุ่นแก๊สไงค่ะ เราก็เอามาใส่ในหม้อหุงข้าวตุ๋นข้ามคืนค่ะ เราก็จะได้แบบน้ำซุปกระดูกหมูที่แบบ โอ้โฮ เป็นกระดูกอ่อนที่กรุบมาก ๆ กรุบกรับเลยอะค่ะ แบบว่านุ่มละมุนลิ้นเลยอะ
อืม อา อ๋อ ค่ะ อืม ใช่ โอ้ อืม เรา ว่าตุ๋นในหม้อหุงข้าวนี่คือตุ๋นทั้งคืนเลย แล้วหม้อไม่ไหม้ใช่ไหมคะ? แบบ หรือว่าเราใส่น้ำแบบพอดี
ไม่ เปลืองเลย คือถึงแม้เราจะใส่น้ำน้อยมันก็ไม่ไหม้นะคะ เพราะว่าระบบเขาจะตัดทำให้ไออะค่ะ ไอที่ออกมาน้อยที่สุด แต่ว่าอุณหภูมิที่ คุมอะค่ะ มันเหมือนเป็นหม้อตุ๋นเลยอะค่ะ ที่ไม่ ไม่เหมือนกับการเปิดเตาแก๊สแล้วอุ่นนะคะ น้ำมันจะไม่ระเหยออกไปอะค่ะ
อ๋อ อืม อืม อ้อ แปลว่าก็ได้ทั้งคืน แล้วรสชาติที่ได้ มัน มันเป็น มันลักษณะเหมือนกันกับที่เราตุ๋นในหม้อเตาแก๊สอะไรปกติไหมคะ?
อืม